Hello, hello, hello.
Hi, good morning! Kamusta ka?
Hello, eto po okey lang, medyo gutom na kasi ma malapit na magtanghalian, kayo po magandang umaga po sa inyo.
Ay, oo. Ano, okey naman ako, ah, nagkape pa lang, pero naglaba na, nakakatuwa. <laughs> Hindi gano'n kainit.
Eh, wow buti kayo nakapaglaba na. <laughs> Ay sa inyo po gano'n hindi mainit, suwerte niyo naman po.
Hindi ganun kainit. Oo. Oo nga, eh. Sana mag tuloy-tuloy kahit ilang araw lang.
Dito kasi may pagka-mainit, kaya ayan nakaupo lang ako nag nagga-gadget-gadget, kayo po ba mahilig po ba kayo mag ano mag-gadget, cellphone ganiyan?
Ay oo naman, lagi akong kahit malingat lang ako sa pagkatulog o pagkagising, pag-mulat ng umaga silip agad sa telepono, eh. Ikaw ba?
<laughs> <laughs> Ganyan din po ako, eh, cellphone, tablet ganiyan, pero kaya kung may itatanong po ako sa inyo, kayo po anong app po ba ang palagi niyong ginagamit at bakit?
'Di ba? Ah, ako, um, medyo marami din naman 'to sa pang-araw-araw, yung Facebook, Messenger, YouTube, 'tsaka Netflix, diyan umiikot yung aking pagpapa paglilipas ng oras kumbaga 'pag gusto kong libangin yung sarili ko kung wala akong ginagawa, walang trabaho, at marami akong oras, ah, umiikot ako sa 4 na apps na 'yan ke para ako'y maka-update-update sa mga ganap-ganap. <laughs> Tapos ayun, yun nga, um, nakakalibang sa sarili ka kesa lumabas-labas pa ko ng bahay para pagod pa, ba-biyahe ka pa, mainit, yung ganun ba, sa bahay na lang malilibang ka pa, ikaw ba?
Eh tama. <laughs> Ayan, totoo po 'yan.